Assolutamente. E, vabbè, questa che ti sto per fare potrebbe essere una domanda banale, però secondo me è interessante. Come pensi che sia cambiato il rapporto di fiducia genitore-figlio rispetto a qualche generazione passata?
Mh-mh. Eh, beh è cambiata tanto in realtà. Io uhm credo appunto come dicevo all'inizio che il rapporto <sucks teeth> genitore-figlio uhm, se lo prendiamo in considerazione magari degli anni dagli anni 60 agli anni 80 era molto diverso rispetto ad oggi, uhm anche perché uhm all'epoca non si prendeva in questione quella che era la professione o comunque uhm il ruolo dello psicologo, okay? Io credo che questo ruolo in realtà ad oggi sia uhm fondamentale perché uhm è un ruolo importante che uhm aiuta uhm sia il genitore sia il ragazzo a capire determinate cose della propria vita. Magari uhm c'è un genitore che ha subito dei traumi, non se ne rende conto certo e e e quindi questi traumi poi vengono uhm pian piano, ecco, mhmm in qualche modo sfogati uhm nei confronti dei dei propri figli e senza magari saperlo. Quindi quelle che possono essere uhm delle paure, quelle che possono essere delle frustrazioni e ad oggi il rapporto uhm genitore-figlio è leggermente diverso grazie proprio a questa figura perché magari il genitore di oggi uhm vuole mettersi in gioco, vuole essere tra virgolette uhm giudicato, ecco, vuole uhm capire in realtà.
Quindi sì, sì, sì. Eh vero. Mh-mh. Certo, che è normale. Mh-mh. Certo. Sì, sì, sì. beh anche anche i genitori devono imparare alla fine, no?
Assolutamente sì, questa è sicuramente stata la svolta, uhm credo del degli ultimi anni, proprio quando i genitori hanno capito che bisogna in realtà capire uhm il proprio ruolo e bisogna un attimino mettersi in discussione. Questa è la cosa fondamentale, perché se ci si mette in discussione, come può farlo ovviamente anche un adolescente, le cose vanno meglio e si capiscono tante altre cose di se stessi.
Incauti. Sì, sì, sì. Infatti, con ovviamente alla base tanta comunicazione, che anche questo è un altro cambiamento grandissimo che c'è stato rispetto a qualche decennio fa, ad esempio, secondo me. La comunicazione alla base del rapporto, anche se tu sei mio figlio, io sono il genitore, dobbiamo parlare, comunicare, metterci ad esempio a tavolino e avere una conversazione adulta, matura, ti devo trattare come una adulta, no?
Assolutamente. Mh-mh. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Assolutamente sì. Assolutamente sì, la comunicazione è uhm di per sé la base ovviamente di ogni rapporto. Creare uno scudo uhm non serve a nulla né da parte del genitore né da parte del ragazzo. Il ragazzo è un attimino un pochino più uhm comprensibile proprio per la fase che sta vivendo, però, voglio dire, ci si deve lavorare su questo.
Sì, sì certo, eh.